Ừm, hừm. Cái câu hỏi này khó này. Thật sự là là đối với em thì nó khá là khó. Em em chưa dám hình dung ra là mình mình sẽ nói như nào. Tại vì thật sự là, ờ, bản thân em tất nhiên là khi mà mình ở giai đoạn hiện tại thì mình có những suy nghĩ hiện tại thì mình nói ra những cái điều đấy nó rất là đơn giản. Nhưng mà mình ở cái giai đoạn trước thì chưa chắc mình đã hiểu được những cái điều đấy, chưa chắc mình đã đã, ưm, suy nghĩ được những cái việc như vậy.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì không đủ trải nghiệm để để mà hiểu những điều đấy.
Đúng rồi. Thật sự là như vậy. Nói chung là có thể nha, có thể là cái giai đoạn đấy mình nghĩ rằng, ờ, mình cũng nhiều trải nghiệm ấy. Mình mình mình với bản thân mình của sau này sẽ không khác nhau nhiều đâu. Mình cũng cũng sẽ vậy vậy thôi. Đúng rồi.
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Kiểu, tự tin, đúng không? <laughs> Ở những thời điểm nhất định là sẽ có những cái sự tự tin nhất định về bản thân, cho đến khi mà mình vượt mình mình đi mình trải qua nhiều thứ rồi. Mình nhìn lại mình mới thấy rằng là mình thiếu sót nhiều nhỉ? Em có thấy thế không?
Dạ, vâng. Dạ, vâng, nói chung nói chung là, kiểu là, mình, ờ, mình trải qua rồi thì mình biết là mình mình thiếu sót ở đâu và mình mình đã thay đổi nó như thế nào. Thì thật sự là cái việc mà như, kiểu là, cái giai đoạn đấy thì tất nhiên mình không bao giờ có cái suy nghĩ trong đầu là mình sẽ thay đổi, hay mình sẽ thành người này người kia mà người khác mong muốn. Mình chỉ muốn làm cái bản thân mình thôi và thật sự là để mà như, kiểu là, em quay lại nói với bản thân em thì em nghĩ là nó còn khó. Nó nó thật sự là em em không biết nói gì với bản thân mình cái lúc đấy luôn ấy.
Ừm hứm. Ừm. <laughs> Tại vì ngay từ đầu em đã nói là em sẽ nói chuyện thôi, nên là chị đang rất là tò mò là em sẽ nói chuyện theo kiểu như thế nào? Giống như là hai người bạn hay là giống như một người anh nói chuyện với một người em? Hay là ờ, tức là cũng là nói chuyện với bản thân thật đấy, nhưng mà có rất là nhiều cách để nói chuyện ấy.
Thì, ờ, thì thật sự là là, ờ, lếu mà là cách nhá, thì em nghĩ là bản thân
Hay là ừm. Hay là dùng dùng dùng theo kiểu như là thư hay là dùng theo kiểu như thế nào đấy? Ừm.
em em nghĩ là như, kiểu là, có thể nói chuyện trực tiếp thôi. Tại vì như, kiểu là, nếu mà bản thân em lúc đấy thì em nghĩ là em sẽ thích nếu mà nằm dài trên bờ biển, xong bắt đầu là chia sẻ tâm sự thì thì nó cũng là một cái, ơ
Ừm, ừm. Rồi. Tức là lựa chọn và x ừm, gọi là á, a, tổ chức lại cái cái cái cái, gọi là, cái hoàn cảnh để nói làm sao cho nó thoải mái nhất, đúng không?

Đúng rồi, thật sự là là như vậy. Còn cái chuyện mà, như kiểu là, bảo tại sao mà em không em nghĩ là sẽ có nhiều người, người ta sẽ khuyên bản thân mình phải làm tốt hơn hay là sẽ cho những cái lời khuyên là mình không nên làm như thế này, không nên làm như thế kia ấy. Nhưng mà thật sự là em nghĩ rằng nhá, ừm, kiểu, con người mình không ai đúng hoàn toàn. Và và đôi khi mình phải trải qua những cái sai lầm đấy, mình phải trải qua những giai đoạn đấy thì mình mới có như ngày hôm nay. Đúng rồi, mình mới trưởng thành được và mình mới có thể là thay đổi cái cái nhìn được. Thật sự là cái tại vì cái suy nghĩ của em có thể là cái năm mà em, à, 18 tuổi nó khác hoàn toàn so với năm mà em 28 tuổi. Nó em nghĩ là nó nó có những cái thay đổi rất là nhiều nên là thành ra dạ vâng, thì em nghĩ rằng là đúng.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. OK, đúng rồi. Thì mới trưởng thành được. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. OK, OK. Ừm, chính xác, chính xác. 10 năm trải nghiệm mà, đúng không? <laughs> 10 năm trải nghiệm chẳng nhẽ lại không làm thay đổi một con người được. <laughs>
Vâng, vâng. Thì thì phải thật sự là mình phải trải qua những cái cung bậc cảm xúc đấy, mình phải trải qua những cái cái sự kiện đấy thì nó mới có thể là Em nghĩ là thôi chỉ dùng từ, ừ, hun đúc với tôi luyện thì nghe nó hơi ấy, nhưng mà nó mới thật sự là là là em nghĩ là tạo em nghĩ là tạo nên con người mình bây giờ, em nghĩ là như vậy.
Ừm. OK. Ừm. Ờ, đồng ý, đồng ý. Chị nghĩ là phù hợp. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Thì tức là em sẽ OK, em sẽ làm nó tốt hơn. Thế thì có thể cụ thể trong cái việc là học hành, ví dụ như là em đang nói là em sẽ học hành cẩn thận hơn, thì thì nó cụ thể hóa ra được không? Có cái điều gì trong cái học hành mà em cho rằng nó lớt phớt mà bây giờ em phải học lại? Ừm.
Ừm. Thật sự nhá, tại vì lúc đấy em bản thân em là cũng không yêu thích và em cũng xác định một điều rằng là sau khi mà học xong ấy, thì em cũng về huyện làm. Nên thành ra là em cũng chả có cái cái đam mê gì hay nà cũng không có một cái cái cái cái nỗ lực nào hết. Ừ. Thì thật thì thật sự là như vậy. Tức là mình lúc đấy là bản thân em là em sẽ xác định là làm theo những gì mà gia đình mong muốn. Yeah, thì tại vì vấn đề là nó nằm ở chỗ như kiểu là bố em là một người khá là gia trưởng, nên thành ra là cái chuyện như kiểu là bắt bằng được em với cả chị em là mình phải theo cái đấy. Nhưng mà thật sự là thì tất nhiên á, đối với bản thân em nhé, thì khi mà em, à, em đi học này, thì thôi thì em cũng cố gắng, gọi là, tìm những cái gì, gọi là, khiến mình yêu thích hay khiến mình, gọi là, tò mò, khiến mình có những cái mà mình, ờ, mình nghĩ là mình có thể làm được.
Ừm. Ừm. Rồi, rồi. Em làm theo nghĩa vụ à? <laughs> Có phải không? <laughs> Ừm. Ừm. Rồi. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Rồi, thế em có có nói chuyện với bản thân em là t hãy tìm thêm không? Hãy tìm thêm những thứ mà mà mà bản thân bản thân em vào thời điểm đấy em chưa nhìn nhận ra được cái thú vị từ đó, để làm cho cái con đường của em nó trở nên, ơ, gọi là, là là thú vị hơn và, ờ, nó sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ có kết quả tốt hơn không?
Em